À, à. Đúng đúng là cái này hay nè, có khi là mình cứ, ơ <laughs> bây giờ để mà bảo là "Ê này, ờ, anh nói chuyện, ờ, chút đi." thì mình thấy khó quá, nhiều khi mình mua một ly nước ha, mình cứ để đặng lên bàn đi. Xong <laughs> xong cái, ơ, xong cái nhiều khi người ta nhìn thấy thế, bản thân người ta nhiều khi cũng đang muốn nói chuyện với mình rồi, nhưng mà cũng nhiều khi cũng y chang như mình á là không biết là nên mở lời bằng cách nào đấy ha. Thì, ừ, ờ, nhiều khi có một cái hành động gì đấy cũng hay ha. Mình thấy cái này hay đó.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó. <laughs> Chính xác rồi nè. Ừm, mình nghĩ một điều nữa là bạn nên chọn thời điểm phù hợp á. Tại vì nhiều khi cái người bạn đó đó, ờ, cái thời điểm đó không có cảm thấy thoải mái, dễ chịu á, thì khi mà bạn mở lời thì người đó cũng đang mang một cái tâm lý rất là khó chịu trong người thì rất là khó để mà hàn gắn. Cho nên là thành ra bạn cũng, ơ, nên chọn cái thời điểm phù hợp. Khi mà bạn thấy cái người đó thực sự thoải mái và đang vui vẻ, thì bạn nên chọn cái thời điểm đó để mà có thể, à, kết nối lại với nhau, dùng những hành động nhỏ để mà quan tâm nhau, hoặc là chủ động á nhắn tin hoặc là gọi điện để mà xin lỗi nhau. Đó, mình nghĩ cái việc mà chọn thời điểm cũng là cực kỳ rất là quan trọng nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.